Ja, also du kennst es wahrscheinlich selbst. Also, man spricht ja heutzutage mit den verschiedensten Menschen. Äh, entweder Freunde, Bekannte, äh, nicht so Bekannte, Wildfremde, Familie, äh, vielleicht sogar Freundinnen. Und da ist es dann oft schwer zu zeigen, dass man wirklich jemanden verstanden hat oder jemanden wirklich zuhört. Und mich interessiert: Wie zeigst du eigentlich, dass du jemanden auch so wirklich verstanden hast?
Äh, bei mir war das schon sehr früh so, dass die dass irgendwie schon angeboren war, äh oder beziehungsweise irgendwie habe ich das schon mit der Geburt mitgebracht, dass für mich so das ganz natürliche Verständnis schon da war, dass ich 'n Mensch verstehen möchte, indem ich ihm versuche, aufmerksam zuzuhören, und mich sozusagen auch in ihn hinein äh, zu versetzen. Es gab bei mir 'ne Ver Erfahrung, ähm, mit 'nem, äh, Freund, der also, so wirklich, das war schon wie 'n Bruder für mich. Ähm, wir haben uns gar nicht so lange gekannt und, äh, ich weiß nicht, das war wie so äh, wie so 'ne das hat sich angefühlt wie so 'ne Seelen Seelenverwandtschaft irgendwie weil so, als ob man sich schon gefühlt 1.000 Jahre kennt, aber sich jetzt nur wirklich so 1/2 Jahr oder so was kennt. Und dann, ähm, kam's halt zu 'ner Situation ich kann die jetzt nicht mehr genau wiedergeben, aber es war halt so, dass mir oft aufgefallen ist, dass er so 'ne 'ne riesige Mauer vor sich hat, in manchen Situationen. Und ich habe mich dann immer so gefragt, ähm, warum das so ist. Und als wir dann ins Gespräch gekommen sind, ist mir immer mehr halt bewusst geworden also vorher habe ich immer so voreilig darüber geurteilt. Ja, bin ich auch ganz offen zu dir, weil's mir immer so komisch vorkam, ähm, dass er sich in in gewissen Situationen so verhält. Also, dass er auf der einen Seite so so 'n äh, voll der nette, ehrliche Mensch ist und auf der anderen Seite hat er irgendwie so 'n voll das harte Schild, ja. Und als ich dann gemerkt habe, dass der dass er in seiner Kindheit sehr viel ertragen musste und es irgendwie dadurch entstanden ist also es war je tiefer ich mich mit ihm beschäftigt habe, je mehr Aufmerksamkeit ich ihm gegeben habe und desto mehr ich versucht habe das ist das Allerwichtigste, was ich in diesem Gespräch sagen möchte: Je mehr ich versucht habe, mich in ihn hineinzuversetzen, desto mehr ist es mir auch gelungen, äh, wirklich zu verstehen also wirklich zu verstehen, warum jemand auf 'ne gewisse Art und Weise handelt. Und was ich dann gemerkt habe
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
war krass. Ich habe irgendwie gemerkt, dass das eigentlich genau das ist, was jeder Mensch will. Also, es es gab so 'n ganz äh, ganz ähm, 'n ganz sch einschneidendes Erlebnis, wo ich so 24 war oder so was mit ihm eben, äh, wo ich wirklich gemerkt habe, was das wirklich mit 'nem Menschen macht, wenn ein Mensch sich gesehen fühlt. Weil wenn man sich immer nur verurteilt fühlt die ganze Zeit für 'n Verhaltensmuster, was man hat, für das, wa wo man vielleicht gar nix dafür kann, und dann kommt jemand dir kommt jemand auf dich zu, der schaut dich an, durchdri durchdringt dich vielleicht mit seinem Blick, ja, dann und du hast wirklich das Gefühl, dass er dich versteht.
Mhm.
Das, ähm das ist genau das, was eigentlich jeder Mensch in sich sucht, wenn du weißt, was ich meine.
Ja. Hast du das, ähm, direkt in diesem Moment, als du, äh, durch ihn drung durchgedrungen bist, erkannt? Oder hast du das im Nachhinein so für dich, ähm erst im im Nachhinein so zusammengebastelt in Anführungsstrichen?
Das war genau in diesem Moment. Also, es war sozusagen wir sind durch das Gespräch sozusagen in die Tiefe gekommen. Und erst, als es dann so Klick gemacht hat also erst, als ich's wirklich verstanden habe, warum die Dinge so sind. Da war's dann da. Das war wie so ja, wie so 'ne Erkenntnis hat sich das so 'n bisschen angefühlt, als ob so 'n Licht aufgeht. Und als als ob die Information dann da schon beinhaltend also inhaltet war. Weil ähm, de wenn du die den Menschen auf also in dem verletzlichsten Punkt triffst Also ich ich kenne das auch von mir selber also ich erzähle das sehr allgemein gerade. Ich möchte nicht sagen, dass ich das dass ich die Leu Leute mit meinen Augen durchdringe und dann im schmirz schmerzlichen Punkt schmerzlichsten Punkt immer perfekt handle, ne, mit Sicherheit nicht. Es hat, äh, f äh, es war ja gerade so 'n besonderes Ereignis, weil ich das erste Mal da wirklich für mich auch realisieren konnte, wie viel das für jemand anderen bedeutet, wenn er sich an 'nem schmerzlichsten Punkt zeigt und du ihn nicht verurteilst. Weil, oft sind sind es Dinge, die man nicht verstehen will auch. Weißt du, wo du dann denkst, der hat so was Krasses eigentlich gemacht. Äh, es ist klar, dass er das versteckt, weil ähm, niemand könnte ihm verzeihen. Aber wenn du ihn genau bei diesem Punkt verstehst, ist es halt für solche Menschen auch dann sehr heilsam in diesem Moment.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Als du diesen Durchbruch gemacht hast also ich nehme an, das also er hat sich ja krass dir geöffnet anscheinend, hast du irgendeine Veränderung an ihn erkannt? Also hat er si hat er sich dir irgendwie offener gegeben oder hat er hast du irgendwas an seiner Körpersprache gemerkt oder hast du irgendetwas an seinen Ton gemerkt oder wie er sich dir benimmt oder ist das immer noch, äh, gleich geblieben? Also wie gab's da irgend 'ne Veränderung?
Also, es war so, ich kann's dir so kurz, äh, erklären wie so 'ne kurze Geschichte. Also, es war halt so 'n bisschen am Anfang habe ich das Gefühl, dass er unwahr ist, also dass irgendwas vor ihm steht. Weißt du, was ich meine? Und je je tiefer das dann ging, desto wahrer wurde also seine Persönlichkeit hat sich so richtig wahr angefühlt. Also so, dass du weißt du, das ist wie 'n Mensch, mit dem du dich gut verstehst, der dann, äh, wirklich zu dir kommt und sagt, so aus 'nem aus irgendeinem tiefen Moment, äh, von Schmerz oder von Einsicht oder was auch immer, wo er sagt: „Ja, ich kann einfach nicht mehr“, oder was auch immer. Also, dass irgendwas, wo du merkst, das ist so das ist die 100 % diese ehrliche Person, die da durchgedrungen ist.
Mhm. Okay. Mhm. Okay, also auf jeden Fall, wenn es sich auch authentisch anfühlt, dann kannst du okay, dann merkst du auch dann merkst du auch auf jeden Fall 'ne Veränderung. Ähm, wie ist 'n das, wenn du beziehungsweise also ich weiß gar nicht, ob es dir jemals passiert ist, ähm, dass du wirklich also du hast ja schon gesagt, dass ähm, du musst wirklich wollen. Also, du musst wirklich wollen also das jemanden zu verstehen. Du musst es wirklich wollen von dir selbst auch. Es muss dein Ziel sein, also das muss auch wirklich von 'nem guten, äh, Platz des Herzens kommen. Also, das ist jetzt so 'n so meine Interpretation von dem, was du gesagt hast. Und, ähm, jedoch gibt es doch manchmal auch Situationen, in denen, hm, trotzdem dein Gegenüber 'n bisschen misstrauisch ist, ähm, und vielleicht auch du andere vielleicht andere Wege suchst, um der Person wirklich klarzumachen, dass du ihr zeigst, dass du auf ihrer Seite bist, oder, dass du auch sie wirklich verstehst oder dass du sie verstehen willst, also auch so 'ne Bereitschaft kommunizierst. Gibt's da, ähm, andere Wege außer außer dieser Bereitwilligkeit, äh, jemanden auch wirklich ernsthaft verstehen zu wollen, äh, die du, ähm um um 'ner Person auch wahrzumachen, so: „Hey, ich bin auf deiner Seite und ich will, ähm dieses dieses diese also ich möchte dich kennenlernen oder ich möchte dich verstehen.“
Ja, also, ähm, meine Erfahrung zeigt irgendwie, dass die die Intention, die ich habe mit 'nem Menschen wird mir immer gespiegelt. Also ich äh, das ist so 'n bisschen wie, äh man muss, glaube ich, immer selber also wenn man wirklich einen Menschen sehr, sehr ehrlich erleben möchte, dann muss man das selber diese Qualitäten auch mitbringen. Oder dein Anderer ist halt in der Lage, diese Qualität mitzubringen. Ich glaube halt, sobald eben nur 'ne kleine Komponente dabei ist von, ähm, Unehrlichkeit oder ähm, wenn man erst gar nicht die Intention hat, zum Beispiel zu helfen, sondern an Informationen zu kommen. Ich bin der Ansicht, dass Menschen das, äh, unterbewusst spüren und sich dementsprechend anders verhalten. Weil, ich ich kenne das selber von mir zum Beispiel, wenn ich irgendwie mal 'n Tag habe, wo ich mich irgendwie unwohl fühle und ich schaue dann andere Menschen an, ja, dann dann habe ich das Gefühl, dass sie sich mich äh, aber mir au dass sie sich auch nicht wohlfühlen können in meiner Gegenwart, weil ich das auch schon ausstrahle. Weißt du, was ich meine?
Mhm. Mhm. Mhm. Ja klar, also, wenn da so 'n kleines Stück an, äh, Fall oder Inauthitzi Au Inauthentizität ist oder wo man, äh Unehrlichkeit mit dabei ist. Also, wenn man merkt, du bist nur, sagen wir mal, 90 %, äh wirklich dabei und da ist so 'n kleines bisschen, was man interpretieren kann, wo man sagen kann: „Okay, du bist jetzt du willst eigentlich auch 'n bisschen darauf aus, irgendwie deinen eigenen Nutzen aus dieser Interaktion zu ziehen“, ob das dann Informationen sind oder ob das dann etwas anderes ist, was dann, äh, al also, aus Eigenwillen, äh, passiert und nicht wirklich, dass de der und nicht wirklich, ähm, der ähm, da dass du der Person wirklich helfen willst, dann kann das schon, äh, die Interaktion so verfärben oder dann spürt die Part dein Gegenüber das auch so. Und dann wird sich äh, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass die Person sich dir auch so wirklich öffnen wird. Und dann zeigst du auch so 'n bisschen, dass du nicht wirklich hundertprozentig da bist, dass du die Person wirklich verstanden hast oder wirklich verstehen willst zu 100 %.
Genau. Also, ich meine, es ist ja im Endeffekt ist es ja auch so, ähm, wenn man muss es ja im Grunde nur auf sich selber beziehen, um und das auch zu verstehen: „Wann sind die Momente, wo ich mich richtig verstanden fühle?“ Und wenn man das, äh, so wenn man sich selber mal anschaut, dann merkt man, dass es bei so, wie es bei einem selbst ist, bei allen anderen auch ist. Es ist nämlich, äh, weißt du weil es ist wirklich so, ähm, man jeder Mensch das findet unterbewusst statt, immer in jedem Moment. Jeder Mensch hat immer das Bedürfnis, gesehen zu werden und akzeptiert und verstanden zu werden. Das ist ganz normal. Jeder jeder Mensch hat, äh, die möchte geliebt werden für das, was er ist. Jeder Mensch, ähm es gibt manche Menschen, die scheren sich nicht so viel dadrum, wenn sie verurteilt werden oder so. Aber im Endeffekt ist es schon irgendwo so, dass jeder Mensch zumindest gesehen werden möchte oder verstanden werden möchte für das, was er ist. Und Menschen, die oft verbittert sind, das sind ja dann oft Menschen, die die Erfahrung gemacht haben, dass sie halt eben nicht verstanden worden sind, dass sie verurteilt worden sind, ja? Und eben der P der Punkt bei di bei diesem ganzen Thema ist ja einfach, äh, wenn man wirklich versteht
Mhm.
dass ein Mensch zu 'nem äh, zu 'ner verg zu 'nem vergangenen Zeitraum etwas getan hat, was er zu dieser Zeit nicht besser wusste und man wirklich sich in diese Person hineinfühlen kann, warum sie das getan hat dann dann ist es auch in Ordnung. Dann ist es für die Person in Ordnung, dann kann sie das dann kann sie aber sich auch selber wieder als wahre Persönlichkeit leben, weil sie das sonst immer versteckt hat. Und auf der anderen Seite ist es dann auch gut für einen selbst. Weißt du, das ist ähm, äh, also, für mich bedeutet, jemanden wirklich zu verstehen, wenn wenn man den anderen teilweise schon so fü sich äh, den anderen so fühlen kann, wie man sich selbst auch fühlen würde.
Mhm. Okay, verstehe. Hattest du eigentlich schon Situationen, in der du wirklich so 100 % authentisch, äh, warst und auch kongruent warst und wirklich 0 %, äh, Zweifel aufkommen ließt, sondern der Person einfach 100 % helfen wolltest und, äh, trotzdem nicht ganz zu der Person äh, sagen wir mal, durchdringen konntest. Äh, ga gab es so was mal oder ist das bisher immer schon 'ne 'ne sichere Devise gewesen, dass wenn du 100 % da bist, dann wird die Person sich dir auch öffnen?
Ja, also, ja, wenn ich 100 % da war, wird sich die Person auch öffnen. Das ist meine Erfahrung. Es ist nur so, dass ich ehrlich zugeben muss, dass es sehr schwer ist. Also das ist nicht einfach. Es ist, äh, so selten passiert bei mir im Leben, weil, ähm, Urteile ja, ähm passieren so schnell. Du kannst das ist so schnell, dass du dich irgendwie dass du anders über 'ne Situation denkst. Also, dass man sich wirklich dass man wirklich offen ist die ganze Zeit. Ähm, selbst wenn du zu hoch-ausgebildeten Therapeuten gehst. Da ist 'n Urteil so schnell da. Das ist so irgendwie mein meine Erfahrung damit. Ähm, und ich glaube, wenn jemand wirklich komplett offen ist
Mhm.
dann ist es nicht nur schwer, das zu erreichen, sondern auch selten. Und wenn es dann da ist, ist es sehr wertvoll. Das ist so meine Sicht da drüber.
Mhm, mhm. Okay, cool. Ja, also, hat si also, hört sich auf jeden Fall sehr tiefgreifend an und auch hört sich auch nach 'nem sehr schwierigen Prozess an und da hängen bestimmt sehr viele subtile ähm, ich sage mal, Faktoren mit zusammen, bis dann auch wirklich, äh, sich ne Person zu 100 % öffnen dir öffnet. Und auch cool, dass du solche Erfahrungen gemacht hast. Also, danke dir, dass du hier deine Weisheit geteilt hast und, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, danke für die Gesprächsführung, hat Spaß gemacht.